بُص هو يعني في الأوّل يمكن كنت باكتب حاجات بإيدي ورا مثلًا باسمع لأختي باسمع لحد، باسمع الyouTube، بس أ أنت بتتكلّم في سنين يعني أنا واحد ح حافظها ده أنا ده أنا بالعكس أنا ساعات باحس إن أنا ست بيت ب يعني باتضايق من نفسي، يعني مثلًا واحدة تييجي تك تكلمني في الشغل وعندها مثلًا مشكلة مع المكرونة البشاميل، إن أنا أحلها لها دي يعني عارف يعني بتبقى موضوع كوميدي جدًا يعني آآ، لأ أنا وصلت للمرحلة
إمم. بقيت حافظها يعني خلاص، وبقيت معاك في الذاك <laughs> آه. <chuckles> آه. كويس، يعني ممكن كمان تعمل لنفسك أكلة مكرونة بشاميل، وتحطها وتاخد منها قطع، وتضبطها برضو.
ده دي ده أنا عايز أقول لك كمان المكرونة بالبشاميل أنا باحبها جدًا وليَّ طريقتي المميّزة فيها اللي هو الناس فعلًا اللي جربتها، لأن أنا المجتمع اللي أنا شغّال فيه، فيه عرب كتير جنسيات مختلفة بقى العراقيين اللبنانيين.
آه. آه. إيه إيه أكتر حاجة مميّزة بقى عجبت الناس اللي حواليك كده، قُل لي عليها اللقطة المميّزة أو الtouch المميّز عندك في المكرونة؟
بُص هو بص الملوخيّة بتاعتي ع عجبتهم أوي، لأن هي مرّة واحدة بس أك أسهل حاجة أقدر آخدها معايا الشغل هي المكرونة بالبشاميل أو وعملت قبل كده بقلاوة، بس المكرونة بالبشاميل
امم. آه. أ اللي هو ده في الحلو كمان، ليك بتعمل حاجات حلوة.
آه، ما أنا ال أ أ اتعلمت بقى أنا عملت كل حاجة تتخ أنا عملت كوارع مع إنّي ما كنتش باحبها، يعني بس تغيير بقى، ما أنا كل شويّة عايز اغيّر.
ياه! آه، عايز تغيّر يعني حسيت إن أنت عايز تغيّر يعني، بت بت بتحاول تنوع.
آآ، مثلًا أنا آه، أنا مثلًا عملت نفس الفكرة بتاعة الفراخ البانية جربتها مع الكبدة، عملتها كبدة بانية.

آه، طيب بتقَسّم بقى، يعني بتقَسّمها مثلًا في علب كده، يعني ال عشان تكتب عليها مثلًا ده أيام معينة أو تحطها في الفريزر مثلًا تطلعها وتقلي منها، والّا يعني عشان تتغلب على الفكرة بتاعة الأول اللي هي بتاعة كل يوم حاجة معينة، بتنوع في الأكل يعني عملت بانيه مثلًا وحطيته في علب وبتشيله وبتعمل معاه نوع تاني وبتشيله؟ بحيث يك لما تفتح التلاجة كده تلاقي في أنواع كتير؟
امم. امم. و آه بالضبط. يعني بُص مش أنواع كتير اوي، أنا باعمل صنفين، 3 يعني بال مش أقل من صنفين ومش أكتر من 3، لأن أنا برضه ما عنديش وقت بس عايز أقول لك موضوع العلب دي يمكن أنا ما وصلتش للمرحلة دي، بالعكس أنا يمكن شايف الفكرة بتاعتي عملية أكتر، ليه أنا باجيب الصينية بارُصّ فيها الحاجة فما بتاخدش مني مجهود كبير. وبعد كده باغطيها بكيس آآ، بلاستيك وباحُطّها في الفريزر. دلوقتي أنا مثلًا أول يوم لأ، أنا هاكُل من الطبيخ، طب اليوم اللي بعدها عايز أغيّر بقى، قبل ما أنزل أطّلع طبق، أطلع الفريزر مثلًا أختار مثلًا أنا عايز 4 حتت، 3 حتت.
آه، عشان تنوَّع يعني، آه. آه. آه. آه. تمام. اهم.
أشوف من الحجم اللي ممكن اللي يكفيني إيه، وأقوم حاطِطهم في الطبق وحاطِطهم في التلاجة اللي هي مش الفريزر، التلاجة بقى.
أيوه ب آه، بتطَلّع منهم الجزء اللي يكَفيك يعني.
آه بالضبط، أرجع بقى من الشغل ألاقي إن الحاجة لسه ابتدت تفُك، خلاص فكت أولم تقريبًا فكِّت.
امم.
أقوم كمان إيه راشِشها بزيت زيتون.
امم.
وأقوم حاطِطها في الair fryer وأطلع أغيّر هدومي.
آه، يعني بتستخدم كمان حاجة سريعة تنجز معاك. بعيد عن الزيت بقى وصحِّية في نفس الوقت.
م عبال ما رُحت ال آه ب بانزل بالاقي الدنيا تمام وصحيّة جدًا، لأ خُد بالك الأفكار دي أنا يعني فوجئت إن في ناس ابتدت تعملها، بس أنا أول ما عملتها دي جات لي جات في دماغي، ما حد ما حدّش قال لي على الفكرة دي خالص، خالص، خالص.
امم. امم. ما شفتش حد بيعملها وما حدش قال لك عليها، آه، طب بالمناسبة دي كده أنت بتب بيبقى ليك قايمة بقى جمّعتها بال يعني أنت بتقول لي إن أنت قاعد بره بقى لك فترة ولوحدك كمان ه آه، هل في قايمة لوصفات كده جمّعتها سواء كانت بقى مصرية أو وصفات كده كنت بتحبها في مصر جمّعتها كده، وبتحاول تعملها من فترة للتانية، عشان يبقى ال جاهزة في الأسبوع معاك وتقدر إن أنت تاكلها وما تحرمش نفسك منها برضو؟
سنين، تمام.

اهم، فهمتَك يعني
لكن غ أو مثلًا أعملها السبت الصبح وآكلها، يبقى دي الغدا بتاعي. امم، لأ.
آه، يعني أنت بتخطط للوجبات الأسبوعية كده أو الوجبات بتاعتك، عشان خاطر مزاجك بقى وإن أنت تاكل أكلة ما اكلتهاش من فترة، مش بغرض التوفير، أو إن أنت توفر حاجة، بالعكس ده أنت الأكلات من بره ممكن توفر معاك، وبتشوف برضو في الأكلات اللي أنت بتجهزها في البيت إنها بتبقى صحية وأحسن، وإن أنت لما بتجهزها في البيت بتديك يعني صحة وكده وبتختار بقى الدهون المضبوطة والحاجات دي. وده بي
اهم. صح. اهم، يعني ب هو هو أنا مش هاضحك عليك، آآ، مش هاقدر أقول باخطط، كنت باخطط، بس دلوقتي التخطيط بقى عارف اللي هو بقى شيء آآ، بيحصل معايا من غير ما آخد بالي.
اهم.
يعني أنا بقيت خلاص عارف اللي هو إيه؟ وصلت لمرحلة بقيت حافظ مش فاهم بقى خلاص ما هي مش محتاجة.
آه آه خلاص، الموضوع بقى ماشي معاك أوتوماتيك يعني.
أنت بتوصل لمرحلة بتمشي على الروتين، آه، يعني مثلًا زي روتين الصحيان، آآ، روتين الآكل بالنسبه لي هو، هو، أنا من الناس كمان ال اللي هو بيسموهم موضة قديمة، موضة قديمة؛ لأني ليّا روتين في كل حاجة.
آه.
آآ، آه.
طيب بمناسبة الروتين بقى، بتعمل إيه مع وبالذات بتقول لي إن مثلًا لو حاجة قعدت ما بتاكلهاش، يعني فراخ أو كده ما بتاكلهاش، بتعمل إيه آه، آه، مثلًا زي الفراخ مثلًا، الفراخ، آه، لو اتبقى منها حاجة وكده عشان ما نهدرِش في الأكل ده، ممكن تعمل فيها إيه الحاجة اللي اتبقت؟ هل بتديها لحد مثلًا، أو آآ، حد جارك مثلًا بما انك عايش لوحدك؟ ما فيش الكلام ده هناك.
لأ، أنا باقول لك حاجات معينة، لأ مش أي حاجة، آه زي الفراخ، آه. لأ ما فيش الكلام ده، لأ ما ما فيش الكلام ده، يعني ممكن ترميها، بس أنا عايز أقول لك أنا من الناس ال هدر الأكل والمَيّة بيضايقني أوي، أوي.
امم. امم. امم، امم.
ف يع يعني أنت مش متخيل أنا باعمل إيه، يعني لمّا بالاقي حد يعني مثلًا لمّا باروح Open Buffet ويبقى اللي معايا بيجيب ويرمي، أنا باتضايق، أنا بازعق معاه أكنه أكلي، أكن يقول لي: "هو أنت دافع تمَنه؟" أقول له: "مش الفكرة، ليه؟! ده في ناس بتموت عشان ما عندهاش أكل." لمّا باروح مثلًا مكان وحد ينسى الحنفية، أنا بازعق فيه من غير ما آخد بالي.
آه. آه. دي ح بيضايقك. بالضبط، مضبوط آه.